Những lúc mà bị cạn năng lượng như thế mình cảm thấy rất là, ờ, stress đó bạn. Mình thường thì ờ, mình cần một cái phút, một cái giờ gì để thư giãn bản thân của mình, như là mình chỉ cần mình không đụng tới tài liệu thôi, mình chỉ cần mình không nghe tới tin nhắn của Zalo thôi, không nhận bất kỳ một cái mail nào của người ta thôi, là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, ừ, thật sự là như vậy mà, ờ.
Ừm! <laughs> Mình đã cảm thấy là, à, mình mình cảm cảm thấy rất là vui rồi, đúng hông? Đó, nhưng mà, ừm, lỡ đi, bây giờ mình đã bị cạn năng lượng rồi, đúng hông? Thì mà, ờ, về nhà, cái lịch trình nghỉ ngơi của bạn nó còn có được như vậy nữa hay không, hay là bạn sẽ làm khác đi về cái lịch trình nghỉ ngơi nè?
<laughs> Ừm, không bạn ơi. Khi mà cán cân giữa làm việc và nghỉ ngơi nó chênh lệch với nhau thì, ừm, mình sẽ không giữ được, mình sẽ không được coi phim, mình không được tắm, mình không được đi, ơ, ờ đúng rồi, mình đâu có thời gian. Thì lúc đó mình sẽ lên một cái kế hoạch hợp lý hơn, một cái kế hoạch, ờ, cân bằng giữa x nghỉ ngơi và làm việc. Ờm, tất nhiên rồi, làm việc thì nó vẫn sẽ nhiều hơn, còn nghỉ ngơi thì bây giờ nó ít hơn rồi, nhưng mà, ừm, phải đảm bảo rằng là, ừm, bình thường mình ngủ 1 tiếng tám, ừm, 1 ngày 8 tiếng, thì bây giờ mình sẽ nghỉ là ít nhất 1 ngày là 5 tiếng hoặc là 6 tiếng, thì nó vừa đạt hiệu quả mà nó cũng phần nào nó giúp cho mình đỡ căng thẳng hơn m đó bạn. Khi mà mình ờ. Đúng rồi.
Đúng rồi, mình đâu có thời gian đâu. Ờ. Ừm. Ừm, có nghĩa là mình điều chỉnh lại, đúng hông? Mình điều chỉnh lại cái cái cái cái cái cái lịch của mình. Ờ, vậy thì bạn có một cái cách xử lý nào để lỡ trong cái trường hợp mà bạn bị ép chạy deadline, hay là bị yêu cầu là làm việc thêm á, để mà mình hổng bị cạn năng lượng, để mà mình về nhà mình vẫn có thể là bản thân của mình, mình vẫn có thể nghỉ ngơi với lại một cái lịch trình cố định như vậy hông? Bạn có cái mẹo nào để mà tránh bị cạn năng lượng hông?
Đúng rồi. Ừm.

Ừm, bị kiểu giống như là, ờ, không còn tập trung vào đường huyết nữa à, hạ đường huyết, đúng hông?
Hạ hạ đường huyết á bạn. Đúng rồi, hạ đường huyết, mình mình bị hạ
Ừ. Hạ đường huyết nè, rồi sao nữa?
Mình mình bị hạ Mình bị hạ đường huyết. Rồi sau đó thì mình thường hay chuẩn bị những viên kẹo, những viên kẹo thường sẽ giúp chúng ta giảm stress rất là rất là hiệu quả luôn. Mình mua trái cây mình bỏ trong tủ ờ, tủ của công ty á bạn. Người ta sẽ không giành ăn của mình đâu, người ta sẽ không giành ăn của mình đâu, nên là mình không có cần lo tới cái điều đó. Ờ, mỗi người một tủ mà, ừm, nên là mình
Ờ. À, chuẩn bị, đúng hông? <laughs> À, là mình <laughs> Ờ, hợp lý nha. Có nghĩa là mình chuẩn bị những cái nhỏ nhặt, đúng hông nè? Ơ, mình chuẩn bị những cái nhỏ nhặt để mà giúp chúng ta đồng hành xuyên suốt trong cái quá trình mình làm việc, để mà mình cảm thấy rằng là liên những cái năng lượng nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ như vậy đó, nó lúc nào nó cũng được thêm, thêm, thêm, thêm, thêm vào để mà mình không có bị, ờ, không có bị mất năng lượng bùm một cái đùng một cái liền, đúng hông?
Đúng rồi. Rồi. <laughs> Ờ. Đó chính là Đúng rồi, đó là chiến thuật cấp cứu khi mà bị stress đó bạn. <laughs>
<laughs> Một cái chiến thuật mà là mình nghĩ rằng là rất là hay mà, ờ, tất cả chúng ta ở đây cũng có thể sử dụng, đúng hông? Rồi sao nữa? Ờ.
Hay nhỉ! Ừm, ờ, thì, ờ, mình sẽ nói nhiều chuyện với đồng nghiệp, tám với đồng nghiệp, một hai phút, một hai phút để giải tỏa tâm trạng thôi à.
Ờ, đúng rồi, có nghĩa là, à, à, làm những cái hoạt động ừm, làm những cái hoạt động mà nó riêng, đúng hông? Thì một cái câu hỏi là
Ừm, để tránh rơi vào tình trạng chán nản á bạn.
Ừm, vậy thì cho mình phép h mình hỏi là một cái câu hỏi như thế này. Thì cơ bản thôi nha, bạn nghĩ rằng là, ờ, gia đình nè, văn hóa, à, phong cách làm việc ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại nó có ảnh hưởng lên cái cách bạn cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi hay không?
Ừm.

Một người mà đã lập gia đình rồi á, thường thì người ta phải biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình của mình. Mà khi đó thì mình có rất là nhiều công việc làm, mình có rất là nhiều việc để làm đi thì mình sẽ không chăm sóc được cho con của mình, thì từ đó mình sẽ bỏ con cái hay là chồng hay là bố mẹ của mình sẽ rơi vào cảnh, gọi là, ờ, tự lo, tự lập, dạng tự chăm sóc bản thân vậy đó. Đúng rồi.
Đúng rồi. Ờ. Ừm.. Không có sự quan tâm đó. Ừm, có nghĩa là không tâm nó, đúng hông? Ờ. Ừm.
Đúng rồi. Thì khi đó làm một người mẹ mà không chăm sóc cho cho con của mình được, ví dụ như một người mẹ và một người con đi, một người mẹ mà không chăm sóc cho con của mình được, ví dụ con của mình nó nó nó nó nó nó nó còi đi nó còi đi một ít lại sau khoảng thời gian mà mình mình mình mình làm việc, nó còi đi thì thật ra nhìn thì mình cũng xót dữ lắm. Ừm đúng rồi, thì khi đó thì cần phải
Ừm. Đúng rồi. Mình xót chứ! Tất nhiên mà. Người mẹ nào mà không không xót. Ừm, mình rất là hiểu, nghĩa là khi mà bạn nói như vậy á, có nghĩa là gia đình nó cũng ảnh hưởng lên cái phần công việc và nghỉ ngơi, tại vì khi mà chúng ta về nhà chúng ta vẫn còn có cả gia đình, trách nhiệm với gia đình, đúng hông? Tất nhiên nó hông phải là làm việc, nhưng mà nó cũng là đúng rồi, nó là một cái phần trách nhiệm của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta nói rằng là mình có thể bỏ qua hết tất cả, đúng hông nè? Để mà chúng ta bản thân đưa bản thân mình vào một cái trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó, thì nó lại là khiến cho cái cán cân giữa công việc và nghỉ ngơi nó thực sự là nó có chênh lệch. Đúng hông? Nhưng mà, ừm, vậy thì thì vậy thì giống như hồi nãy mà bạn nói đi, có nghĩa là bạn khi mà về nhà đó là bạn thường sẽ có những cái hành động nó giúp bản thân mình, ờ, rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi như vậy nè, thì bạn có cụ thể rằng là một cái lịch trình hay không, hay là ngày nào bạn cũng sẽ đi dạo, ngày nào bạn cũng sẽ ăn kem và ngày nào cũng sẽ đắp mặt nạ, hay là bạn có một cái mẹo nào để mà mà giúp cho tất cả chúng ta ở đây, ờ, ngay lập tức là tắt luôn một cái phần công việc hông? Và về nhà là chỉ có nghỉ ngơi thôi chứ không làm nữa.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà còn công việc nữa. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Nó bị chênh lệch lắm. <laughs> <laughs>